Да, потому что я знаю, что, как бы, начиная с какого-то этапа, я смогу перевести это на такой уровень, что там будут и условия намного лучше, то есть в плане зарплаты. И я сохраню именно вот этот проект. То есть на проект на высоком качестве, который мне безумно интересен, который меня безумно развивает. И вот
М. Слушай, классно, прям жела а, прям вот слышу, как, э, человек идёт к цели, как старается, да. Ну, а скажи, и вот сейчас вот пройденный путь, да, ты в ты гордишься собой, что ты и развиваешься в профессии, да, и доход получилось увеличить, есть подработка. Ты бы что-то бы изменила, а, в своём пути или ты оставила всё как есть?
М-да. Да. Да. Так что я, конечно Мгм. Да. Ну, я бы, наверно, немножко бы попыта если бы я могла встретить тебя полгода назад, я бы себе сказала: "Успокойся. <chuckles> Всё нормально. Дыши". То есть я бы как-то, наверное, меньше бы нервничала бы, и больше бы
Поддержала бы себя, да?
Да, потому что я очень нервничала. Раньше я очень страдала из-за того, что как-то и карьера вроде не так, как хочется, идет, и денег мало зарабатываю. Это вот всё заняло время, как бы дойти до того момента, на котором я нахожусь сейчас. Но Так что я бы посоветовала бы тебе успокоиться.
Получается, здесь такой совет, э, для тех людей, которые оказываются в такой же ситуации, как ты. Надо просто подождать чуть-чуть, надо успокоиться и верить, что всё получится, и действовать, да?
Мгм. Да. Мгм. Так и есть. Так и есть. Работать в правильном нап направлении и просто дать дать этому время.
Спасибо, что ты поделилась своим мнением, было очень интересно.